Kaya ano, kaya pero, inaano ko, ah, pinagpapasalamat ko na 'yun lang 'yung nagawa niya sa akin. Iniisip ko nga baka mamaya alam mo ba, dumating din ako sa punto na ano, na parang lahat na ng pagdududa, kahit hindi lang sa bisyo, na parang i 'yung 'yung sinasabi ko sa kaniya, "baka mamaya ano, ah, may iba kang mga naka-fling," mga gano'n, kasi nga matagal na kami, tapos baka nagsasawa siya, gano'n.
Buti naman po 'yun. Totoo 'yan. Oo. Totoo naman po, mm. Oo. So totoo naman po 'yun, siyempre kasi kung do'n pa nga lang po sa bagay, 'di ba, minsan may gano'n po tayo. Sinabi ko nga sa partner ko, "Oh, sa maliit na bagay nga lang nakapagsinungaling ka, eh, bak baka nga ano pa, nek" Totoo naman po 'yon, 'di maiiwasan, kaya po, oh, minsan sa akin, ayan napagbibigyan ako rin po kasi ayoko ng may bisyo po talaga, sa tutuusin. Pero ang nangyari naman po sa'kin no'ng nakilala ko kasi siya, 'yung nagva vape ganiyan, so, tumigil po 'yan, tumigil. Tapos no'ng eto, talagang siguro po stress sa work, pang-ano lang daw ganiyan, tas sabi ko, ayun, parang nanawa na po hinayaan ko na lang, parang gano'n. Sabi ko, wala naman akong magagawa kung talaga nakita ko naman din po nag-try siya na hindi talaga, parang 2 years pong walang gano'n. Eh, sa totoo po 'yun oo. Ayun nga po, eh, natigil naman, pero po 'yung stress kasi daw sa work, pampaano din daw po 'yung vape ganiyan. Eh, sa'kin naman parang okey daw naman 'yung ganiyan, 'yung vape parang gano'n, sabi po ng iba. Pero para sa'kin, "Eh, di sige, ikaw bahala," na na parang nananawa din po pala tayo <chuckles> parang gano'n.
Oo. Mm. Oo. Oo. Ah, oo, 'yun. 'Yun nga, eh, oo. Bumabalik, oo. Mm, mm, mm. Oo. Oo, mahirap yata 'yun sa kanila, eh. Mm. Oo, bumabalik. Oo. Oo, na ano, 'no pansinin sila, oo. Oo, gano'n din. Ako din, eh, 'yun nga, di ba, sabi ko oo, 'di ba sabi ko sa'yo parang kung nagninigarilyo na siya or may history na siya ng paninigarilyo bago pa maging kami, mas madaling tanggapin kasi, wala naman. Eh, dito natuto lang siya, tas inano nga sa'kin tinago 'di ba? Oo, tas parang ano dumating din ako sa point na nananawa din ako na parang, "Bahala ka na sa buhay mo, kung gusto mong mag-ano, kung gusto mong mag manigarilyo na talaga bahala ka na hindi na kita pipigilan." Parang alam mo 'yon, mm.
Mm. Gano'n ba kayo? Oo. Totoo po 'yun. Ah, okey, sabagay. Totoo. Oo. Totoo naman po 'yan. Kasi ano delikado rin po kasi, sa sati sabi ko nga sa kasama ko, sa ikabubuti naman po nila 'yung sinasabi natin 'di ba, parang gano'n. Sa'kin naman po, 'yung vape naman, parang sinasabi safe naman, though, "Oh, sige bahala ka," nanawa na lang din ako, hinayaan ko na po gano'n. Kasi parang totoo po pala 'yung kasabihan nila na, tayo po 'pag napagod 'yung parang unti unti pong hinahayaan, parang minsan nawalan po tayo ng pakialam, <chuckles> parang gano'n. Marami sila s dahil saan sila rin po, eh, 'no.
Oo, mm. Oo. Oo. Titigil na, oo. Mm, oo, oo. Kasi Oo, na parang ano, kung sila naririndi sa atin 'di ba, pag-ano kapag parang ang dami na nating mga sinasabi, tapos kapag tayo naman parang nagsawa, napagod kakasabi, kakaintindi, parang, "bahala ka na kung anong gusto mong gawin," 'di ba? Mm, mm.
Totoo. 'Yun nga, eh. Totoo po 'yan. Pero po, ba kayo parang bumalik po ba 'yung tiwala ninyo?